جدًا. ده ده سبب مشكلة ما بيني وما بين والدهم إن هم بيقول لي إن أنا باتأثر لمّا هو بيعاقبهم أنا باتأثّر و وبابقى م مبوّزة معاهم أنا أنا أطلّع براحتي، إنّما هو لأ، <chuckles> sorry لو سمحت. <chuckles> أي نعم، أنا بُصّي أبهدلهم ما فيش مشكلة، أي حد يقر أيوه خط أحمر
إمم. آه. قَلْب الأم برضه يا جماعة، يعني شوفي أنتِ مطلّعة عينيهم إزاي، بس قَلْب الأم برضه. <chuckles> أيوه، إيه ده؟ <chuckles> أنتِ من الأمّهات دي. أنا أعمل اللي أنا عايزاه، بس أنت لأ. <chuckles> طَب ليه شايفة إن ده صح يعني أو ليه شايفة إن ده الطبيعي مثلًا؟
أعاقبهم برضه بحنيّة، الأب بيبقى أشد، يعني لأ، هي ال لأ ما فيش موبايلات، ما فيش م أنا ب ما فيش موبايلات، ممكن بعد نُص ساعة يتحايلوا عليّا "خلاص خدوها" فاهمة؟ آآ <chuckles> وكده يعني آه، عبيطة، عبيطة. <laughs>
آه. إمم. آه، قَلْبِك حنيّن برضه شُفتِ؟ أيوه، قَلْبِك حنيّن.
هم أصلًا يقعٌدوا يقولوا له إيه: آآ "سيب ماما هي المسؤولة لو سمحت، هي اللي تعاقبنا وأنت اتولّى مسؤولية حاجة تانية." <chuckles> اللي هو عارفين إن هي العبيطة دي اللي هنضحك عليها.
طَب شايفة أيوه. أيوه. لأ، لأ، مش عبط، ده حنيّة وطيبة، لأ، دي حاجة جميلة. طَب أنتِ شايفة مثلًا أنتِ باباهم مثلًا برضه ساعات الmood بتاعه مثلًا بي بيأثّر على قرارتكم أو بيأثّر عليكِ مثلًا، فبالتالي بيأثّر على القرارات اليومية بتاعتكم؟
آه طبعًا. ما هو بس م آآ داخل الشُغل مكشَّر، باحس إن خلاص بقى، يا ساتر آآ اهربوا. تلاقينا كُلّنا هربنا بقى <laughs> كل واحد بات في حتّة شكل.
إمم. اليوم اتقفل. <chuckles> شكرًا. <laughs> بُصّي، حاجة بسيطة قد كده، بس خلاص شكرًا يا جماعة اجروا ه استخبّوا. <chuckles>
أيوه بالضبط. آه، اللي يلحق يخُش تحت سرير يخٌش وتلاقي كل واحد أقول لهم: "باباكم جاي مش طايق نَفْسه، اختفوا." ففعلًا بنخ وأنا باختفي معاهم بقى، طَب أنتِ آه طبعًا. آآ مش هُم
اختفوا. بجد! أنتِ كمان؟ يبقى هو ده القرار اليومي بتاعِك، إن أنتِ تختفي وهُم يختفوا. <chuckles> أول ما تب أيوه. لأ، إن شاء الله بجد مودِك يتحسِّن دايمًا وما تبقيش يعني متضايقة من حاجة و والوضع يبقى أحسن إن شاء الله. أنا انبسطت جدًا بالكلام معاكِ، إن شاء الله نتكلِّم تاني، شكرًا ليكِ.
بالضبط، يالّا نجري. <laughs> يا رب. إن شاء وأنا كمان أكتر، شكرًا ليكِ.

بقى اللي ممكن ياكل رز بس، <chuckles> واللي ياخد بقى الSauce بتاع البامية كده يحطه من غير ما ي
أيوه، في ناس بتاكل ال تاخد الص الصلصة بس، وتسيب البامية نفسها. أيوه، إمم.
بالضبط هُم كده بقى، ولادي من هذه الناس، فأنا عادي خلاص ما فيش مشكلة، وفي يوم تاني مثلًا ابني أنا نفسِي في رز بالخلطة، ابني بيعشق الرز بالخلطة.
حلو.
أعمله له، آآ، بنتي مثلًا نِفْسها في كانتون اللي هي الصيني دي تحب الأكل الصيني أوي يعني والحاج ماشي أعملها لها، على حسب مزاجي برضه يعني برضه لازم نرجع للموضوع ده. <chuckles> <chuckles>
إمم. حلو. أيوه فاهماكِ، واضح إن المزاج عندِك شيء مهم والMood حاجة أساسية، <chuckles> لو باظت، الموضوع بيبوظ.
جدًا جد آآ، لو الMood مش حلو باشوف أكتر أكلة ما بيحبوهاش، أعملها <laughs> يعني بُصّي <laughs> هو كده. آه. آه، بالضبط "ما بنحبش الكشري." "أنتم منرفزني، أنا هاعمل كشري النهارده، وهيطلع معجّن، ومنيل بستين نيلة، <laughs> عشان تاكلوه." <laughs> بس يعني.
أصلًا؟ ده أنتِ رايحة تكدّريهم، اللي هو: "تعالوا بقى، أنا هاضايقكم." <chuckles> إمم. أيوه. أيوه. طب هل أنتِ بجد يعني <gasps> هل أنتِ شايفة إن مزاجِك، أو الMood بتاعِك بيأثّر أو على ال أفراد أسرتِك؟ يعني لمّا إنتِ بتبقي متضايقة فعلًا بتاخدي مثلًا قرارات أو بتعامليهم بطريقة، بيفرِق معاهم في مزاجهم برضه ومودهم العام كده؟

جدًا، بلا فخر أنا لمّا بابقى متضايقة، لازم كُلّهم يتضايقوا <chuckles> لازم من كبيرهم لصغيرهم يتضايق يعني بالضبط.
إمم. إمم. جوزك باولادك بكُلّه، اللي هو: "هتّضايقوا، يعني هتّضايقوا." آه.
وصلوأ ومودي وحِش فأ بادّي إيه Alarm كده: "خلّوا بالكم مودي وحِش. أنا مودي وحِش، صاحية كده ربنا خالقني مودي وحِش، إيه السبب؟ الأسئلة الكتير كمان بتعَصّبني، فهو مودي وحِش بقى، فهتبدأوا تستفزوني، هتلاقوا ما لا يرضيكم" <chuckles> بس يعني. بس بيبقى يبقى يوم لطيف بقى جدًا، هُم بيعرفوا
آه: "ابعدوا عني." صح؟ إمم. آه. إمم. آه، استر، استر. شبشب الأمهات هيطلع دلوقتي: "الحقونا، الحقوا"
لأ، لأ، لأ، يا ريت بقى يعني أكتر من الشبشب بكتير، أنا ممكن مثلًا أقعد يعني أنا مثلًا ابني يقعد يحاول ينكُش فيّا، بنتي تحب تقفل على نَفْسها مثلًا أول ما تلاقيني مودي وحِش كده. هل أنا أسيبها؟ أتخانق طبعًا معاه، عشان هو عمّال يرخّم عليّا ويكلمني وأنا مودي وحِش، فبضايقُه. هي بقى سابتني فلأ، يعني: "أنا مخنوقة المفروض تسيبيني أطلّع فيكِ." فأقعد بقى أبعت لها رسايل، رسايل، رسايل رساي لحد ما تنهار بقى اللي هو: "يعني أنا سيبتِك أنا ما" "أنا مودي وحش."
إيه، بتعملي إيه؟ آه. آه. طب ث لأ، ثانية واحدة استنيني، يعني بنتِك بتسيبِك وبتدخل عشان أنتِ إيه مودِك وحِش، وقُلتِ: "ابعدوا عني." وابنِك بينكشِك، والاتنين برضه ما بتبقيش راضية، يعني ولا واحد فيهم راضية عنه، طب أنتِ عايزة إيه؟
آه. طبعًا. أيوه، ما هو هو مزهقني بيقعد يستفزني: "طب أنتِ متضايقة ليه؟ طب" ويقعد يستفزني في حاجات كتير كده، وأنا بابقى مش متضايقة طب أعمل إيه يعني؟
طب إيه اللي يريحِك، يعني اللي سايبِك مش مريحِك، واللي بيسألِك مش مريحِك، طب قولي لي طيب، إيه اللي هيريحِك؟ <chuckles>
وباباهم كمان ما بيبقاش مريّحني، أنا هاعمل إيه، أنا لازم أنا مش أنا متضايقة دلوقتي، لازم كُلّه يتدايق من الآخر كده <chuckles>
<chuckles> "واللي مش متضايق، أنا هاضايقُه، <chuckles> يالّا."
بالضبط. هُم بقى لو متضايقين وأنا مبسوطة باتضاي بضايقهم يعني <tsk> طب أنا مبسوطة، المفروض تبقوا مبسوطين يعني: "الموضوع ده ما بيحصلش كتير لازم تقدّروه." <chuckles>
إمم. أيوه. أيوه، فاهماكِ، طب أنتِ إيه مثلًا أكتر حاجة بتغيّر مودِك أو بتحسسِك فعلًا إن أنتِ بقى متضايقة أو كده، يعني إيه مثلًا ال المَوقِف أو الحاجة اللي بتخلّيكِ تقولي: "لأ، أنا كده يومي اتقفل بقى، شكرًا، ابعدوا عني." يعني إيه الحاجة اللي بتحصل بتخلّيكِ كده؟

تن لأ، حتّة إن أنا أروح في النوم وحد كل شوية يصحيني دي كارثة بالنسبة لي، ممكن يصحّيني يسألني عن الشاحن بتاعه.
طَب كنتِ بتعملي إيه وهم صغيّرين خالص يعني وهم baby بقى؟ ده الموضوع ده كان مأساوي أكيد.
ياه. لأ، لأ، والله كنت سعيدة جدًا، جدًا أنا كل ما يكلّموا أقول لهم: "يا نِفْسي الزمان يرجَع لورا." يعني
بجد؟! وهم أطفال صغيّرة خالص! كنت بتنامي إزاي طَب نوم عميق مع طفل رضيع يعني؟
جدًا. كنت ما هو يعني كنتِ بتعملي لهم أنتِ بس إنِّك تحكّمي إنه ما ينامش بالنسبة لي، إن أنا قبل المغرب كده لمّا يبقى عايز ينام هاعمل له أراجوز عشان ما ينامش، فهانيّمه في الوقت اللي أنا عايزاه وهأكّلُه حاجة كده مثلًا تضبط له <chuckles> ال الدماغ وينام.
آه. آه، الشَبع. إمم.
بس فاللي هو هم كُبار أنتِ مش عارفة تعملي control كل ما بيكبروا، كل ما أنتِ مش عارفة.
أوكي، يعني أنتِ شايفة وأنتِ آه، يعني أنتِ شايفة إن هم وهم صغيّرين أنت كنتِ عارفة تسيطري على الوضع شوية وبتعملي ال مثلًا إيه، اللي بتقدري عليه واللي على كيفِك لكن دلوقتي الموضوع خارج السيطرة شويتين يعني. إمم.
جدًا، جدًا. لأ، لأ، لأ، أت 20 شوية <chuckles> شويتين بس شوي ضحكوا عليّا وقالوا لي هيكبرّوا ترتاحي وتنامي ف فكانوا كذابين جدًا، اكتشفت إن أنا كنت بانام زمان أكتر.
آه، آه. <chuckles> ياه! ده ح ده بجد حاجة <chuckles> مفاجأة، مفاجأة. <chuckles> أغلب الناس فعلًا بتقول لأ، إن كل مدى الأولاد بتكبر أو كده كل ما الأم بتستريّح يعني فواضح إن الموضوع ده لأ، طلع ك أكذوبة <chuckles> يعني مش صحيح.
حاجة مُبهِجة. مُبهِجة <laughs> بالضبط كده. <chuckles> اسمعي منّي كذب باقول لِك كذابين أنا جاية لِك من المستقبل باقول لِك كذابين جدًا، جدًا كل ما بيكبروا مشاكلهم بتكتر، آآ، حواراتهم بتكتر، عصبيتِك بتكتر، أنا ما كنتش عصبية زمان خالص ده أنا بالعكس أنا كانوا كلّهم يقولوا لي أنتِ بتجيبي طولة البال دي منين؟ كان عندي استعداد أعمل لهم أراجوز ما فيش مشكلة، أعمل لهم صِلصال يت الساعة 03:00 الفجر.
آه، اهم. أيوه. ياه! إمم. إمم، طَب أنتِ شايفة إيه اللي حصل؟ إن هم مثلًا كبروا ومسؤولياتهم كترت والّا شايفة إن الضغوطات مثلًا أو يعني إيه اللي حصل خلّى طولة البال دي تروح؟
جدًأ. كبروا، وأنتِ الضغوطات وطلباتهم كبرت، طلباتهم والسوشيال ميديا أثّرت عليهم آآ، بقى في تَطلُّعات كتيرة جدًا أنتِ عايشة بس عشان تلبّيها، بقى في آآ آآ، بنت ليها طموحات معيّنة وحياة معيّنة والولد حياة معيّنة، فدايمًا بيمسكم ببعض إن هم عَكس عِكاس فإيه دايمًا آآ، بوّظ لي حاجتي في أوضتي بو آآ، عملت لي مش عارفة إيه، قال لي أف أف بقت إيه، الموضوع زيادة، زمان كانوا بيلعبوا مع بعض وهم صغيّرين، آخِرهم إيه، يتخانقوا على لعبة فباجيب لعبتين شَبه بعض كل واحد بلون.
آه. آه. إمم، إمم. لأ. اهم. إمم. دلوقتي لأ. إمم. لكن دلوقتي الوضع خلاص كل واحد فيهم بيكوّن شخصيته ف فالموضوع بقى صعب شويتين يعني، إمم. آه. طَب أنتِ بتقولي السوشيال أنتِ بتقولي السوشيال ميديا أثّرت عليهم أوي أو كده، أنتِ شايفة فعلًا إن السوشيال ميديا بتأثّر على ال على ال على الأطفال مثلًا وقراراتهم أو إن أنتِ تعرفي إن أنتِ تسيطري على الوضع يعني وكده؟
إنّما دلوقتي آه. شو 3 شويّات. <chuckles> جدًا بُصوا جدًا.